Era una abuelita. Entonces, era un mini localito, así de 1 metro de ancho por, no sé, creo que no llegaba ni al metro de fondo. Y y nada más tenía ahí una vitrinita, pero, bueno, pasabas por ahí y el olor era espectacular, de que la señora, pues, estaba horneando.
Oh, guau. Ay, no. Sí, eh, ese olor de mantequilla, mantequilla, mantequilla, agarra un sabor en el horno o bueno, huele más bien delicioso, sí.
Ajá. Delicioso. Entonces ella fue creciendo, creciendo, creciendo y todo mundo le compraba, primero, por ayudar a la señora.
Sí, sí, o compra solidaria, ¿no? Y creció tanto, vaya.
Ajá, pero segundo porque era delicioso.
Ujú.
Entonces, fíjate que el hermano de mi exesposo, que trabajaba en un banco muy importante, que era director de un banco muy importante, le consiguió un crédito a la señora
Okey. Okey.
para que ampliara un poquito su lugar, porque ya no se daba abasto.
Sin nada, te digo, o sea, sin sin ningún, este, beneficio para el del banco.
y para que Ajá. No, no, no, no, sino, para ayudarla a crecer. Y para que pudiera tener un horno, no el de su estufa, sino, eh, uno más profesional para que pudiera sacar más producto.
Ujú. Ujú. Claro. sí.